É, e a re e como eu estava em Londres, eu falei, assim: "Ah, eu vou tentar conhecer o que eu conseguir aqui perto", né, que foi que eu fui pra Paris, que eu fui pra Barcelona, que eu fui pra Lisboa, tal. Eh, eu falei: "Eu vou tentar fazer algumas viagens por aqui quando eu consigo, porque depois eu vou para o Estados Unidos e aí vai re rolê de faculdade, eu não sei quanto tempo vai ser lá, então não vou não sei quando eu vou conseguir fazer isso de novo". Então aí, eu quis tentar fazer tudo isso. Então eu tinha aquela aque aquela sensação de férias, estava gostoso e tal, mas também tinha muita coisa acontecendo, porque, eh, eu tive que levar tudo já que eu ia levar embora já direto de um país para o outro então, minha mala no Canadá chegou gigantesca, depois Londres chegou gigantesca. Londres eu comprei um monte de roupa, e a mala ficou maior ainda e aí, foi uma loucura para chegar aqui
Aham. Sim. Claro. Sim. Claro. Sim, correto. Mas então, eh, você mencionou Paris, né, que você conseguiu se, eh, desligar da das redes sociais daquela aquele negócio de de preocupação, mas não estava 100% livre de preocupações no caso, quando você estava em Paris, quando você estava em Londres.
Uhum. Uhum. Sim, exatamente. Uhum. Uhum. É, exatamente. Assim, eu sinto que, eh, quando eu estava fazendo essas viagens, foi aí assim, em Paris que eu dei esse esse estalo assim, de tipo: "Nossa eu estou perdendo muito tempo nas redes sociais", sabe. É, foi aí que começou e essa questão de desconectar, né. E aí eu eu sinto que não foi uma coisa de um de uma hora para outra, eu demorei ali um um um processo, tal. Aham. E aí eu comecei, né, nessa de, tipo: "Ah, eu vou diminuir, vou diminuir, vou diminuir, blá-blá-blá". E aí que chegou um ponto, assim, né isso eu já estava morando aqui, que eu já não posto mais as coisas, eu estou muito, assim, eh, e eu vejo, mas eu não posto, tipo, eu tiro foto daquilo e falo: "Ah"
Sim. Ah, ok. Claro. Processo g gradativo, assim. Correto, aham. No Estados Unidos. Sim, normal a normal de um ser humano, né. No caso, você você vê algo que você gosta e você quer que seus amigos, ah, também tenham a oportunidade de ver mas não não é aquela coisa acelerada, né. Então a partir dessas férias então você, tipo, assim, mudou essa fase da sua vida essa essa identidade da sua vida de se eh, se expor demais em redes sociais? Você diria, então que
É. Exatamente. Uhum.

Brasil, né, eu vou visitar meu amigo no Canadá, ou seja, tipo, <laughs> aí de Canadá eu vou para Londres. Ah, ou não, aí de Londres eu vou para Paris...
Sim, no Brasil, São Paulo. <laughs> Não, eu <laughs> Hã. <chuckles>
e de Paris para o Estados Unidos, quer dizer <chuckles>
Ah, não, eu fui para Barcelona, fui para Lisboa, ainda fui para outros lugares. Não, mas deixa eu te ent só para você entender o que aconteceu. Eu trabalhava muito tempo numa empresa, e aí eu eu, né, eu fui desligado, eu sabia que eu ia ser desligado, eu estava esperando minha rescisão, e aí eu falei: "Eu vou passar um tempo fora, eu vou passar 1 ano, eh, assim, sabático da minha vida, vou para Nova Iorque" É, vou fazer alguma coisa diferente, que eu estava cansado. E aí, nessa empresa, eu eu tinha um curso de Business English para fazer lá em Londres, né. Só que esse curso, ele precisaria de pelo menos 60 dias de antecedência para conseguir acomodação e tal, mas já estava pago. Quando quando eu fui desligado da empresa, eh, esse curso ainda era meu, a me a empresa falou: "Não, vai lá fazer, aproveita que você vai estar". Aí o que aconteceu...
Sim. Ah. Para recarregar as energias, baterias, ok. Sim. Ah, ok. Ah, ok. Ah. Ah, ótimo, você não você não perdeu o direito de, eh, de fazer o curso, você manteve. Ah, ó ótimo, sim, perfeito.
Não, já já já já era meu, já estava no meu nome e tal. Mas, ó o que acontecia, eu teria que esperar 60 dias para começar a conseguir esse cur fazer esse curso, né.
Ah, ok.
E eu decidi mudar do de país, eu tive 1 mês para resolver as coisas no Brasil, que eu vendi tudo, mandei meu carro lá para o meu pai, eh, devolvi apartamento, blá blá blá blá blá enfim, eu tive 1 mês para fazer isso, o outro mês eu já ia estar sem casa, eh, já ia estar, assim, sem muito ter sem ter o que fazer no Brasil, porque eu tinha que esperar ir pra ir para Londres, né, e aí esse meu amigo do cana
Sim. Nossa, mas estava bem, assim, você tinha que fazer um monte de acomodações, né. Então estava num aquele momento da sua vida que vo precisava fazer um monte de ajustes, não é?